Oye, pues, em, necesito necesito un consejo porque estoy como en una situación algo algo complicada que creo que ya me está sobrepasando, em, resulta que hace un par de de meses, pues, empecé como con una nueva rutina de de de vida, por decirlo así.
Ujú. Ujú.
Entonces, em, pues, vengo de, mm, de mudarme a una nueva ciudad, eh, de instalarme, conseguí u un trabajo, y después como, bueno, como no es mi ciudad, no es mi no es mi país, pues, como que estuve buscando más más trabajo para poder tener esta estabilidad que que quería, y afortunadamente, o desafortunadamente, todavía no lo sé, pues, conseguí conseguí más trabajo
Okey. Ujú.
pero, eh, pues, ese trabajo me está consumiendo muchísimo de mi tiempo del tiempo que solía, pues, tener para para hacer otras actividades, ¿no?, que no necesariamente, pues, eran eran remuneradas más que nada, pues, em, digamos, hobbies, pasar el tiempo, mm, como te aprovechar un poco mi tiempo libre y sobre todo también descansar, eh, o sea, creo que estoy en un punto en el que mi mi descanso también se ha visto mermado, por por estos trabajos que que, bueno, que me están, que si bien me ayudan a mantenerme económicamente, pues, eh
Okey. Okey.
creo que son un poco está están interfiriendo con mis con mis actividades y sobre todo con mi descanso, entonces, me gustaría, pues, me gustaría una opinión externa para saber cómo cómo puedo equilibrar mi mi trabajo y y también, pues, mi tiempo de descanso.
Okey, eh, entiendo perfecto y primero que nada, eh, agradezco mucho que que me compartas esta situación, no sé si ya la has compartido con alguien más, pero bueno, eh, lo agradezco y y lo valoro, y en segundo, pues, lamento como que esta situación tan abrumadora por la que puedas estar atravesando, espero que que con esta conversación, pues, te puedas llevar a algo positivo y y que te sirva, ¿no?, que te sea útil. Solamente, eh, me gustaría hacer un par de preguntas para tener un poquito más de contexto, eh, ¿sabes exactamente cuántas horas trabajas al día?, o sea, ¿tienes como tal ya una rutina puesta o vas fluyendo?, eh, ¿cómo cómo funciona?
Ujú. Sí, mira, eh, pues tengo un trabajo fijo
Ujú.
que es un trabajo a medio tiempo, en el cual hago 35 horas semanales, entonces, pues, lo distribuyo en 7 horas al día, de esas 7 horas al día, 1 hora es de de com bueno, en realidad son 8 digamos, pero, pues, 1 hora es de comida, entonces, eh, no no es remunerada, pero, pues, la paso igual ahí, ¿no?, y a la par de esto tengo un un trabajo diferente que que, bueno, que es un trabajo que hago de forma, eh, remota
Okey. Ujú. Okey.
y que, realmente, pues, no me, mm, no me ata a hacer una cantidad de horas, sin embargo, pues, en la medida en la que tú haces más, trabajas un poquito más, pues, eh, eres remunerado, ¿no?, más bien que es, em, te pagan lo que trabajes, entonces realmente, pues, ahí ahí soy un poco libre, pero también, ya sabes, es un arma de doble filo porque hay veces que que justamente, pues, estoy como con más energía y cuando estoy con más energía digo, bueno, voy a trabajar tantas horas y las hago, entonces, como que me gustaría hacer todo todos los días esa misma cantidad de de de horas pero
Okey.
eh, hay otros días en los que me siento más cansado, mi rutina es un poco más tediosa, entonces, eh, pues, me fuerzo, ¿no?, y de alguna forma estoy como, quizás, también quitándole horas a mi a mi descanso.
Ujú. Okey.
Y bueno, es esa esa es mi situación, sí, en resumen, tengo 7 horas, 7 horas, bueno, 8 horas en trabajo normal y l lo, eh, en el otro, pues, es un poco flexible, entonces, yo procuro hacer 4 horas del otro, eh, y sí, es es mucho, creo, por día.
Okey, eh, entiendo perfecto. Oye, y, mm, ¿tienes ahora como que establecido, no sé, quizá algún descanso o algo así? O sea, como que cuando terminas todo el trabajo regresas a casa, comes, supongo, eh, ¿ahí te das como que chance de un descanso o luego, luego como que en automático llega así, te pones a trabajar en el otro trabajo remoto?
Em, varía, varía dependiendo el día, hay veces que sí, la verdad, mm, estoy muy, muy atareado, muy muy agi eh, como muy, <clicks tongue> eh, he tenido un día muy difícil, entonces llego a casa y lo que hago es la verdad descansar, tirarme en el sillón, ver alguna película, bueno películas no, porque son muy largas, pero sí hay quizás alguna serie, algún vídeo ahí cortito que no me que no me tome mucho tiempo. Pero, la verdad es que aunque aunque trate de hacer eso, eh, siento culpabilidad, ¿no?, siento como ay, este, no debería estar descansando cuando puedo estar trabajando. Entonces, es cuando me me ataca este sentimiento de culpa y, pues, me pongo a trabajar. <chuckles>
Okey. Okey. Okey. Ujú. Okey, okey, okey, okey, entiendo. Em otra otra pregunta, eh, no sé, quizá, ¿haya algo que que te impida, eh, desconectarte durante el día, o sea, como que dejar de pensar en el trabajo y como que, no sé, quizá ya cuando terminas y a la hora de dormir, eh, ¿hay algo así como que digas este, que que no sé alguna preocupación, alguna responsabilidad que que te esté como que impidiendo eh, ese ve esa desconexión, pues, necesaria para el descanso?
Eh, sí, un poco, creo que hay algo externo también que es la en esta en esta, en estos momentos no estoy como muy bien económicamente, entonces eso me obliga a querer, pues, trabajar más, esforzarme un poco más. Eh, tampoco es como que estoy en la en la situación más precaria, pero sí creo que necesito como, <clicks tongue> em, contar cierto dinero porque necesito pagar algunas cosas que que que que son muy importantes para mí, y es eso, sí, como que el hecho de tener una deuda creo que quita mucho, mucho, mucho, mucha la tranquilidad, y a veces me asalta el, ese sentimiento por las noches de, bueno, tienes que tienes que, no olvides que tienes que pagar esto, no olvides que tienes que pagar aquello, ¿sabes? Entonces ese tipo de cuestiones, pues sí, pueden interferir ya sea con mi con mi descanso o con el momento, eh, los momentos en los que a veces pues prefiero o preferiría descansar.
Okey. Ujú. Okey. Okey. Okey, okey, entiendo perfecto. Ay, pues, lamento esta situación, y bueno, creo que con este contexto tengo un par de sugerencias que quizá te podrían ayudar. Eh, primero, me gustaría quizá, em, eh, trabajar contigo o mencionar un poquito, eh, el aspecto de la motivación. Eh, creo que, quizá podría ayudar que, eh, no sé, te te pla o sea, supongo que tienes alguna meta, ya sea liquidar tu deuda, eh, invertir en algo, algún viaje, ahorrar, estar mejor económicamente, eh, la que sea. Eh, creo que quizá podría ayudarte como, eh, como estímulo, eh, alguna de esas metas y que en lugar de ponerle como que el enfoque, eh, negativo de acuérdate que lo tienes que pagar, acuérdate que debes, eh, pues, este, te veo muy tran o sea, que te digas a ti mismo, ¿no? "Te veo muy tranquilo y debes dinero", ¿no?, <chuckles> este, quizá podría ayudar que le cambies el enfoque y no, a ver, estamos trabajando para ya salir de esto, para un mejor futuro, ah, para un bienestar, eh, pues, más óptimo a corto plazo, eh, y que quizá esa meta, pues, te haga como que motivarte, eh, eh, al momento de de hacerlo. Y también, eh, pues establecer límites claros, creo que principalmente contigo mismo, em, pues, de de de decir que pues, tampoco es sano que todo el tiempo te la pases trabajando y que no tengas unos minutos de desconexión o un tiempo, eh, que le puedas dedicar al descanso, porque a la larga afecta más y es más negativo y y tú estás quizá solo pensando en de que trabajo, trabajo y pues, no es sano, ¿no? Quizá, incluso ya no haces el trabajo como que con gusto o o así. Entonces, pues, establecer límites claros contigo, de a ver, a ver. Pues, si en la mañana tengo un trabajo, okey, eh, pero voy a llegar, eh, y ya sé, eh, que tengo otro trabajo que me permite ser más flexible. Entonces, eh, bueno, ahí tengo otra oportunidad de seguir, eh, produciendo, ¿no? Entonces, que digas okey, me voy a me voy a sentar a comer, eh quizá que que adaptes el ambiente, que pongas música, que te gusta, que veas un video que te gusta, que escuches un podcast que te gusta, que te permita como desconectarte de eso que vienes pensando y que te distraiga, ¿no? Quizá de chistes, quizá, eh, de la vida, quizá videos curiosos, eh, no sé. Hoy en en YouTube existen diferentes tipos de contenidos para todas las edades, para todos los gustos. Entonces, quizá eso también te podría, eh, ayudar y sobre todo implementar rutinas cortas para descansar, ¿no? Eh, quizá no es necesario que que te quites mucho de tu tiempo de trabajo, pero, eh, si lo haces constante, se te va creando un hábito y vas a lograr equilibrar, eh, pues el trabajo y el descanso, ¿no?, y y sobre todo, pues, que recuerdes que el descanso es indispensable para que tú tengas la energía suficiente para realizar toda esa actividad todas tus actividades, entre ellas, el trabajo. No sé qué opines.
Ujú. ¿Sí? Ujú. Sí. Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Oye, pues, yo creo que es muy válido todo esto que me estás comentando porque yo, o sea, <clicks tongue> mi idea era como eh, okey, necesito pagar esto y aquello, y tengo que enfocarme en esto, pero ciertamente he dejado mucho de lado, pues, esta tranquilidad que también es importante, ¿no?, o sea, el hecho de dedicarte tanto tiempo a trabajar, pues, puede tener re em, resultados negativos en tu día a día. Incluso hay veces que yo en el trabajo pues ya me siento como ausente ¿no?, de tanto que que me preocupo por otras cosas, a veces como que solo voy en modo en modo zombie y no no no estoy haciendo lo que debería hacer en el trabajo o incluso hay veces que, que no disfruto realmente el estar como el presente, ¿no?, es es como que estoy tanto tiempo pensando en cosas que que ni siquiera puedo atacar en ese momento. Y me quita la tranquilidad, y yo creo que mucho de estos problemas, pues, se deben a que justamente yo no he yo no he planteado los los límites de, mm, de cuánto tiempo voy a trabajar, de cuánto tiempo voy a descansar. Y el no establecer esos límites, pues, tiene como resultado mezclarlos y hacer que que, bueno, que no puedas ni trabajar completamente, ni descansar, ¿no?, que siempre estés ahí como en el limbo y <inhales> la verdad es que sí estoy muy cansado, muy cansado, entonces sí te voy a voy a tomar tus consejos en cuenta. Espero espero poder, pues, establecer esos límites y sobre todo poder, eh, disfrutar, ¿no?, de de los tiempos de descanso. Muchas gracias.
Claro. Sí, claro, yo sé que lo vas a hacer de manera increíble, y aquí voy a estar para cuando lo necesites, pero yo confío en ti. Muchísimo éxito. <chuckles>
Muchas gracias.